Certo. A me è successo invece per colpa mia, no, che poi è un è un punto dove io ci passo ogni giorno quasi quotidianamente per da 5 anni, no, stavo fermo al semaforo, un po' distratto, è scattato il verde e ho girato stretto, so' salito sul marciapiedino, però era tagliente, era proprio uno spigolo vivo, ehm, e mi ha proprio mi ha mi ha tranciato la gomma. Fatti come so' uhm, mi so' sono risceso ho sentito che stava tutta in pendenza, no, e ho dovuto cambiare 2 gomme, ho speso 230
<chuckles> Assolutame Mh. Mh. Sì. Mh. Sì. Sì. Ah. Ah, oh mamma mia, hai preso lo spigolo del marciapiede. Mamma mia. Mamma mia. Eh lo so, vedi ci sono 'ste spese impreviste. Problema è che ci sono.
Eh. Però ecco s m m'è scocciato perché, ti dico la verità, cioè mi sono mi sono arrabbiato co' me stesso per n' so quanti gio no. Sì, però poi comunque poi alla fine
Eh, però sai, cioè voglio dire, possiamo commettere degli errori, son degli incidenti questi che capitano.
Sì, l'ho cambiate zitto, e non è che m'hanno m'hanno p creato grande disagio, no. Ehm, se però se non ce l'hai? Magari capito arrivi
E Cer Eh no infatti, non puoi stare proprio all'osso, anche perché, appunto, se ti si rompe la lavatrice e non puoi cambiarla, tu le cose grandi ehm, cioè voglio dire, le lenzuola, le cose grandi come come le lavi? Cioè, si può portare tutto in tintoria, allora sì che spendi soldi, cioè non puoi fare queste cose.
Eh. Eh certo. Certo. Eh sì, sì, sì. Quindi, secondo me, allora il non influenza la felicità, perché c'è gente che è ricchissima ma non è felice e c'è gente che ha poco e è felice; però, ecco, il un minimo un minimo si insindacabile diciamo c c ci dev'essere, per avere sì, per avere una una sicurezza. Mh-mh. Per avere insomma sempre un tetto un tetto sicuro sotto so so sopra la testa, portare il cibo il cibo in tavola, prendersi cura se c'è qualche problemino problemino di salute, ehm, farsi le fa
Certo. Sì, assolutamente d'accordo. Sì, un minimo di di base per non non essè spaventato da tutto quello che può succedere, perché altrimenti eh. Sì, se sei sempre preoccupato di di tutto quello eh, sei sempre preoccupa Eh sì, se no l sei sempre lì, come fai? Sempre lì a dire: "Oddio, adesso speriamo che non succeda niente". Non puoi vivere così però, è uno stress infinito. Assolutamente sì.
Cer eh certo. Togliersi qualche sfizietto ogni tanto, no, ehm, che che che che ci passa, ehm, e niente. E questo qui, secondo me, è
Erto. Sì, secon me è il giusto; cioè va bene, quello di cui abbiamo bisogno. Mh, son d'accordo.
è, come dire è la quadra, è la quadra della pe' stare pe' stare insomma tranquilli, e quando stai tranquillo poi automaticamente sei sei felice, no; quindi secondo me sì, il denaro influenza, cioè fa la bella differenza avercelo; giusto, no, ehm
Sì, sì, sì. Certo, assolutamen Sì. Averlo giusto, perché appunto, ti dico, i miliardi, secondo me, non fanno mi interessa, cioè; vabbè se me li regalano me li prendo, però non penso che succederà per cui va bene comunque così diciamo, non no ho problemi di questo tipo. Però sì a poter guardare anche le cose piccole, esser felici delle piccole cose, secondo me appunto,
Avercelo è Ah certo. Cer Certo, assolutamen E niente. Eh certo, ci vuole. Bene, detto questo qua ti saluto, ehm, alla prossima, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
Ti ringrazio molto, spero di risentirti presto. Ciao.